अ, जी नमस्कार कैसे हैं आप?
नमस्कार मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता आज का आपका दिन बहुत अच्छा गया हो। हाँ जी। तो अ, जैसे ना बचपन में हम हर लाइक हर एक बच्चे को जो भी एक छोटे से मतलब 3 साल की उम्र से हमको स्कूल भेजा जाता है, क्यों? क्योंकि हमें पढ़ना हमें पढ़ाई बोलते हैं कि माँ-बाप की पढ़ाई एक बच्चे की सबसे ज़्यादा ज़रूरी आवश्यकता है, है ना? तो वो पढ़ाई कहीं न कहीं मैं मानता हूँ, बहुत ज़रूरी है। मगर पढ़ाई में जो सिलेबस होता है ना वो कहीं न कहीं एक तनाव का कारण बन जाता है। तो आपने कभी ऐसा महसूस किया है?
हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ। जी। जी, जी। <chuckles> ज़रूरी है। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी। <chuckles> जी, जी, जी।